Oye y platícame, me interesa mucho saber, eh, desde tu perspectiva, pues, ¿qué tipo de consejos darías para que las generaciones se empiecen a llevar bien entre sí?
Ah. Pues mira, 1 yo creo que la gente que somos de más edad deberíamos de ser un poquito más comprensivos. A veces, yo creo cuando son tus hijos o es tu familiar, como que siempre tienes un poquito más de paciencia, ¿no? Per
<chuckles> Sí, también más apertura, ¿no? <chuckles>
claro, aparte la generación, el cariño, como que te hacen a que seas más paciente y seas más consecuente con cualquier cosa que que te puedan decir. Pero cuando, por ejemplo, en el trabajo, la gente más joven, por lo regular tendemos como a juzgar y a decir: "Ay, es que es más chico, no sabe", ¿no? Y, mm
Sí, claro. Ujú. Ujú. Sí, y aparte que también traen ideas bien locas, ¿no?
s eh, pues ideas diferentes, no sé, locas. Lo que pasa es que yo creo que lo primero es que debemos entender que crecimos en situaciones diferentes. Nosotros no teníamos Yo soy generación equis, eh, entonces yo yo crecí con la tecnología y la fui descubriendo a como fui creciendo, ¿no? Aprendí a usar el Internet en la universidad, porque no había antes de, bueno, de al menos en México no había antes de que yo entrara a la universidad. Eh, yo empecé a usar el correo electrónico como en el tercer año de la universidad, empecé a usar los chats, como en el cuarto año de la universidad. O sea
<laughs> Ah. Sí, claro. Ujú. Okey. Okey. Sí, ya bastante avanzado, ¿no?, en tu carrera.
Sí, sí, sí, pero eso era lo o sea, a en ese momento teníamos acceso y nada más en la universidad tenías acceso a poder entrar a ese tipo de lugares.
Sí, claro.
Entonces, digo, yo tenía computadora, pero era solamente para hacer trabajos, no tenía Internet. El Internet ya lo tuve en el último año, que ya l ya era abierto para todo el mundo. Y entonces, yo creo que, a nosotros al ir creciendo junto con la tecnología, pues, la generación equis tenemos la ventaja de de saber lo que es ahora, y mira que ahora yo ya me siento un poquito atrasada, como que ya me empieza a costar trabajo entenderla cu y y y entonces yo, como sigo en contacto, a mí me sigue gustando el TikTok, me sigue gustando el Instagram, Facebook ya lO deje, o sea, yo soy medio chavorruca, ya dejé Facebook, eh
Ujú. Okey. Ujú. <chuckles> Claro. Es que también es algo muy casual. <chuckles> Ujú.
Claro, entonces, como que sí me empapo un poco de lo que están viendo los jóvenes, y entonces entiendes que que es por lo que están pasando. Yo me puse a ver muchos videos cuando, sobre todo en pandemia, ¿no?, que yo creo que ahí fue donde todo el mun
Ujú. Había mucho tiempo. <chuckles>
Exacto, con TikTok y ese tipo de cosas, empiezas Lo primero que me salía, porque era lo que había en ese entonces, era el contenido de jóvenes, que eran los bailecitos estos que hacían en TikTok, pero, ¿qué crees?, salió una campaña que a mí, a mí me me me abrió los ojos de una manera impresionante y y y los empecé entender. Campañas de abuso, abuso emocional, abuso sexual, todo tipo de abuso, los ni
Ajá. Sí, claro. Ujú. Ah, caray, ¿por qué? Ah. Oh, claro, y es que también eso estaba como creciendo, ¿no? O al menos era el más notorio en pandemia, ¿no?
Pues como que nadie hablaba de eso y ahí fueron de los, yo creo que como antes era una red que era para jóvenes, como que ahí sacaban todo esto que traían. Entonces, nosotros llegamos, todas las generaciones más grandes llegamos después, en la pandemia, porque no teníamos que hacer, pero cuando sí teníamos que hacer, nosotros ni entrábamos ahí. Entonces, cuando empiezo a ver esto el de lo que era el abuso, de lo que ellos vivían, dije: "Ah caray", entonces yo creo que sí tenemos que ser un poco más sensibles, porque toda la generación equis estamos tan metidos en los trabajos, en salir adelante, que no nos damos cuenta que las generaciones que están atrás de nosotros no tuvieron las bases familiares que que tenemos nosotros. O sea, yo tuve una mamá presente, yo tuve un papá presente todo el tiempo y para mí la vida fue muy diferente a como son los niños ahora, que papá y mamá tienen que trabajar, porque sus papás también se quieren desarrollar profesionalmente. Eh, mamá no nada más quiere estar en la casa. Entonces, tu situación es muy distinta a la mía y están expuestos a cosas a las que yo no tuve ex estuve expuesta, porque yo tenía una mamá atrás y entonces empecé a entender un poquito más esta parte de la generación de cristal.
Ujú. Detonó. Ujú. Claro. Ujú. Sí, claro. Algo está pasando. Ujú. Sí, claro. S Sí. Ajá. Claro. Sa
Yo te soy honesta, cuando empecé a trabajar con gente más joven, hijos, me costó mucho trabajo porque, sí son más sensibles y sí, como que tienen mucho esta parte de cuidarse emocionalmente que nosotros, la generación equis, no tenemos.
<chuckles> No, no tenían. Es que, ¿sabes qué pasa? Siento que de alguna manera estaba como normalizado, eh, de alguna manera, ciertas actitudes y comportamientos que no se tomaban en cuenta antes, ¿no? Y tú lo veías como normal, porque, pues, ¿quién quién iba a saber que eso no era normal, no? Así, justamente no no había este tipo de informaciones que hay hoy, ¿no? Y a lo mejor siento que, sí puede ser que, pues, siento que la esta, generación de cristal, a lo mejor sí se cuida un poquito más, pero justo porque está un poquito tal vez más consciente de lo que antes pasaba y que ahora como que no están bien vistos, ¿sabes? ¿O qué opinas tú?
Ujú. Ya. Era correc Sí, por ejemplo, el bullying el bullying. O sea, todo el mundo: "Ay, eres un buleador", nosotros vivíamos con la carrilla. Para mí no es bullying, para mí es carrilla, ¿sí me explico? Nos
Ajá, claro. <laughs> Sí, sí, sí, pero hay un límite, ¿no?
Sí, sí, sí, obviamente, yo tenía mi límite, yo sabía hasta dónde podía llegar mi carria carrilla, porque de menos a mí sí me enseñaron a que no debía de lastimar a los demás, que ese es el problema que a muchos no les enseñan. Pero, y aparte también es parte de la persona, ¿no? Tú sabes hasta dónde puedes molestar sin que ofendas. Entonces
Claro. Exacto. Sí, pues no, no te puedes llevar igual con todas las personas, ¿no? Porque justamente no sabes su contexto, ¿no? ¿Qué tal si él viene supersensible por equis situación en su casa. Y tú, al contrario, vienes igual similar, pero sabes aguantar, porque eso es para tí, es normal? <chuckles>
Claro, pero te voy a decir. Sí. Pero no, o sea, no, no, no, ah, vaya, a lo que me refiero es, tienes razón en lo que dices, pero a lo que me refiero es lo que para mí era carrilla y era algo sencillo, ahorita hay cosas que son muy simples, que no dañan, pero que también todo ya está tomado a mal. Yo sé que es límite, y cuando pasas ese límite, ni antes ni ahora está bien. Pero creo que ahorita es demasiado el cómo te tienes que cuidar de decir las cosas, es demasiado. Yo toda la vida tuve este concepto, porque alguna vez yo fui la joven en una oficina y a mí me tocaron jefes más grandes, que no tenían la sensibilidad y me decían cosas que me lastimaban. Entonces, yo como persona, decidí que yo no iba a ser igual con las personas más jóvenes que yo. Y también yo como persona, durante la vida he aprendido que a mí los jóvenes todavía tienen que enseñarme mucho, por ejemplo, en tecnología. A lo mejor yo tengo la experiencia laboral, pero yo no sé usar, por ejemplo, un Excel como lo sabían usar las niñas que trabajaban conmigo, las que tenían 25, 26 años y yo tenía 42 Entonces, yo decía: "Oye, pues aprendo". E a y siempre me ha gustado aprender de quien sea. Entonces, pero esa es mi opción, yo creo que también tiene que mucho que ver con la forma de ser de la gente. Entonces, consejo, obviamente, siempre es, todos tenemos que aprender, no importa que la edad que tengas, no lo sabes todo, no tienes la verdad absoluta. Entonces, hay que ver y hay que voltear a ver a las nuevas generaciones, porque ellos pueden enseñarte cosas que a ti ni por la cabeza te pasaban.
¿Sabes? Ajá. Ajá. Sí. Sí, claro. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú Okey. Ujú Ujú <chuckles> Sí, claro. Ajá. Sí, nunca. Ujú, Ajá.
A mí me pasó con cómo tratar a mi personal. Yo, por el tipo de trabajo que tenía, yo era un capataz, ese era mi trabajo.
Okey. Mucho contacto con gente, sí.
Sí, yo tenía que traer en friega a mis proveedores, entonces, pues para tener en friega a mis proveedores, yo tenía t que también tener en friega a la gente que trabajaba conmigo para que le pidiera esa información a los proveedores y yo la pudiera dar a a las a los directivos.
Ajá. <chuckles> Entiendo.
Y tenía yo 2 niñas, una que era muy parecida a mí en carácter, con la que me llevaba muy bien, y otra que era muy sensible. Yo le pedía a las 2 lo mismo, una reaccionaba haciendo el trabajo sin problema: "Ya, aquí está listo, toma, entrégalo", y la otra se le ponían los ojos llorosos. Entonces, yo ahí exacto. Un día hablé con ella y le dije: "Oye, explícame qué pasa, porque yo no creo que te estoy hablando mal". "Es que suena muy fuerte", ¿por qué? Porque ella era una niña, hija única que no estaba acostumbrada a que le hablaran así y todo, y le dije: "Mira, si te das cuenta, yo jamás te he hablado grosera". "No, no, no, no es eso, siento feo". Le digo
Ajá. Okey. Ah, la presión, ¿no? Okey. Es el modo, ¿no?, o el tono.
Era el tono, porque no era el modo, jamás se lo pedí de mala manera. Le dije: "Entiéndeme que con la precisión que tenemos, yo no puedo ser cariñosa ni decirte mi vida, mi cielo, mi amor". Le digo Porque aparte no había ese lazo sentimental, le digo: "Entonces, el día que yo esté enojada", le digo: "Ni siquiera te vas a enterar, porque yo cuando estoy enojada no hablo con ustedes, yo voy me calmo y al otro día ya platico, cuando estoy serena". Le digo Entonces
Ajá. Sí, claro. <chuckles> Claro, pero eso te lo da la experiencia, ¿no?
Claro, eso te lo da el tiempo, esa te juro que esa fue la primera vez que me tocó gente tan joven, antes yo había trabajado, al contrario con gente más grande que yo, entonces era más fácil, porque los regañas y todo, pero es otra generación, entonces, cuando me tocó con ella, tuve que hablar y decirle: "Entiéndeme, yo no te estoy hablando feo y tú jamás me has visto enojada". "No, pues no". "Entonces, ¿por qué por qué asumes que te estoy queriendo lastimar? Date cuenta, igual le hablo a ella y ella no se lo toma así". "Sí, tienes razón". Entonces, hay uno, hay que hablar.
<chuckles> Ujú. Sí. <chuckles> Ajá. Ujú. Sí.
Hay que platicar, hay que ver qué siente la otra persona, y poderle explicar qué es lo que está pasando de tu lado. O sea, el yo hablar con ella no quiso decir que empecé a decirle: "Ay, mi vida. Ay, mi amor", no.
Ujú. No, tampoco. Porque de estaban en un contexto de trabajo, ¿no? Y y como tal, pues, hay que acatarse. Sí, también hay que ellos, ¿no? Tienen que saber diferenciar que, pues, el mundo tampoco es color y rosas, ¿no?
Exacto. Exacto. La gente no te va a tratar con cariño como te tratan en casa. Entonces, eh, pero sí hay que como intentar hacer un puente entre las 2 generaciones, y tratar de unir en lugar de separar. Y te juro que de ella ella era una niña buenísima, y la verdad es que después trabajamos muy bien, porque entendió cómo era mi manera de ser, y yo entendí cuál era su manera de ser. Le bajé una rayita a mi tono con ella, para que no se sintiera mal, pero si nos pla seguimos trabajando muy bien.
Exacto. Ujú. <chuckles> Ujú. Claro. Ujú. Ella. Y ella también tenía que aprender a ser un poquito más tolerante en ese aspecto, ¿no? Trabajar, pues, digamos, también sus tipos de inseguridades, ¿no?
Así es.
Porque las reflejaba muy como si todos mu todo mundo pudiera entender qué es lo que ella estaba sintiendo, ¿no?
Cierto. Entonces, yo creo que el consejo es platicar. 2, aprender de ellos, porque tienen mucho que darnos y mucho enseñarnos. Y 3, enseñarles también ciertas cosas que, a lo mejor, no entienden por cómo fueron creciendo. Su situación es muy diferente a las nuestra. Muy diferente. Muchos, desgraciadamente, y te digo, porque yo tuve becarios de escuelas de paga y de escuelas de gobierno.
Claro. Uy, hay también otra diferencia, ¿no?
Otra gran diferencia, la gente que sale de escuela de paga cree que va a llegar a tener un pue puesto directivo. La gente que sale de escuela de gobierno sabe que le tiene que talachar para llegar a un buen puesto. Entonces, ahí también me tocó sentarme con mis niños, eran eran becarios, y decirles: "A ver, es que ustedes tienen que venir a trabajar". Entonces, yo les pido o sea, sus tareas eran muy sencillas, ¿no?, entonces, yo yo nomás les pido que me cumplan con esto, y no van a tener ningún problema conmigo. Entonces, al prin
Okey. Ujú. Sí. <chuckles> Ujú. Ujú. Ni con ustedes mismos, ¿no?, porque <chuckles> yo me imagino que en algún punto se van a quedar como de, es que, pues, justo con sus pensamientos, van a quedarse, así como de que, ¿por qué no escalo si todo lo estoy haciendo bien?, ¿no?, y, pero en su mente no saben que la las cosas no son así.
Cla Sí, sí, ellos tienen otra percepción y les dije: "No crean que van a salir de la universidad y a menos que sea la empresa de su papá, nadie les va a dar nadie". Y estaba en una empresa que era, o sea, a pesar de que era un gran corporativo, la de la verdad es que era muy, diversa en cuanto a la gente que trabajaba. Había mucha gente de escuela de gobierno y muy pocos de escuela de paga. Y le y yo les decía: "Miren, toda esta gente, todos estos directivos que están aquí, es gente que le ha trabajado desde abajo y que uno va aprender a a talachear así para poder, eh, superarse". Porque si tú crees que nada más porque traes el título de una universidad de paga, te van a dar un puesto de gerente, pues fíjate que no, hay muchos
Exactamente. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, no, vamos para atrás. <chuckles>
Entonces, eh, yo platicaba con ellos y lo que hacía es que me los llevaba a tomar el café. Digo, hacían cosas muy sencillas, que era archivar, sacar algunos datos, porque yo trabajo en importaciones, algunos datos de los pedimentos y tener como un récord, era lo único que tenían que hacer. Y, eran horas al día, ¿no? Entonces, entendieron, pero, como que también vie actividades distintas. Sí, sí, porque ellos venían con otro tipo de de enseñanza. Entonces, uno tiene que, ah, escucharlos, tiene que ver cuál es su situación y después de ahí agarrar y pensar, ¿cómo puedo acercarme a ellos para que entiendan si tenemos que trabajar?, ahora, es un asunto familiar, pues mira, yo desgraciadamente hijos no tengo, pero sí tengo sobrinos. Entonces, con mis so
Ajá. Ujú. Okey. Les costó. Ujú. Sí, claro. Ujú. Y de ellos aprendes. <chuckles>
S pues, fíjate que con ellos casi no aprendo porque no tengo ese contacto, pero cuando quiero platicar con ellos, los respeto. Tengo un sobrino que, mm, es la hora que nunca me dice cómo sale en la escuela, pero a él no le gusta decírtelo. Entonces, yo Exacto. Yo no puedo estarlo moleste y moleste, porque en lugar de que se acerque a mí, lo que voy a hacer es que se al
Ah, okey. Ajá. <laughs> Sí, algo esconde. <laughs> Ujú. Sí, lo vas a alejar.
y yo lo quiero cerca de mí. Entonces, nada, lo vacilo y le digo: "¿Qué? ¿Ya estás en el décimo semestre?", "ya merito", me dice. <chuckles>
Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es que siento que mucho tiene que ver con, pues también, obvio, los valores que partes desde casa y justo con con todo l lo que ves a tu alrededor, ¿no?, porque, pues, pa para ti es normal, y ya cuando sales a la vida real, justo tienes este choque de justo, de generaciones y que la vida no es así. Pero, pues, también es parte de que vayas aprendiendo, vayas, este, adaptándote y, pues, justamente, pues, es por eso le dicen que es la escuela de la vida, ¿no?, porque es como volver a aprender y muchas cosas más, ¿no?, o sea Muchísimas gracias, eh, te agradezco mucho por todo esto que me acabas de platicar. La verdad es que, queda mucho a a la experiencia.
Cla As Y e Gracias a ti. Es un placer.
Gracias.